Tapos, uwi ako ng bahay na nasa bahay na pala. Pero, madalas kasi kumakain kami. Yan, banchetto sa Ortigas, sa Ugbo, tapos pupunta kami ng MOA. Kasi may bagong tayo nang rooftop na dun, sa taas. Then, marami kaming pinupuntahan, eh, unexpected. Minsan, 'pag naisipan naming mag-Tagaytay, Pitex.
Hmm. Oh. Likuran. Oo, malapit lang naman kasi, sakay ka lang ng pitex. Tapos dun na, isang oras lang din mahigit nasa tagaytay ka na. Sabi mo kanina sa MOA, eh, di nasubukan niyo ba dun yung sumakay sa bangka or sa boat, yung tag-iisang-daan.
Hmm. Sa yate, oo, yung one one hundred fifthy yung papunta ka ng Okada 'tas ikot ulit, oo, nakakatakot, 'tsaka sa dumi ng tubig. <chuckles>
Oo. Kilan Yun nga, eh, gabi naming ginawa yun eh, parang hindi namin mapansin na ma-ano, madumi yung tubig. Kasi natatakot yung kasama ko, kaya hinihintay namin maggabi.
Ay maganda. Oh. Uy, maganda yun kasi nagganyan kami hapon. So, parang yung tubig, maganda naman. Hindi lang namin na-try ng gabi kasi nga ang daming tao, parang nairita kami. <chuckles>
Oo, lalo na dun sa parte na yun, sa may MOA, hirap nga makasakay dun pauwi, eh. Kaya kaya 'ko lang ginagabi kasi mas madali yatang makasakay ng mga alas 1:00 o mag-a-alas dos kaysa yung 10:00, dios ko, sabay-sabay 'to.
Oo. Ay, naku. Ta Hay naku! Sinabi mo pa. Sinabi mo parang ang hirap ng angkas. Though pi Pitex kasi parang 'onti lang yung tao sa bus papuntang Pitex. Pero pagdating mo kasi ng Pitex, Carousel, haba nga-pila. Ayan na naman.